بُصّ بقى فيه موضوع كده آآ، يعني مش عارفة آآ، أحط له أي حد بقاى لي فترة وحاسة إن أنا كده، باعمل إهدار لفلوسي بشكل كبير جدًا وبجد الموضوع مأس يعني مأثّر عليَّ بالسلب و وحاسة إن أنا كده بجد إنسانة مُسرفة أوي. هي أنا الفكرة كلّها إن أنا مش باعرف آآ أعمل ك Control على المصاريف اللي أنا باصرِفها آآ، وأنا باعمل Shopping يعني أنا دايمًا لمّا ب بت بانزل بقى أتسوق يعني سواء بقى ف باجيب حاجات لِبسي أو أكلّي أو مش عارف إيه، خصوصًا لِبس يعني، باصرف بكميات فظيعة جدًا، جدًا، جدًا، ومش باعمل أي Control وما باعرفش آآ أ يعني أمسك إيدي يعني، زي ما بنقول ف آآ، قُلت أتكلم معاك بجد عشان آآ حاسّة إن أنا مِحتاجة أتكلم في الموضوع وزائِد إن أنا محتاجة نصيحة، بجد ممكن يعني تفيدني إزاي أ أعرف إن أنا، يعني أتسوق بذكاء شوية آآ بدل الإهدار الفظيع اللي أنا باعمله في فلوسي الميزانية بتاعتي؟
آه. إمم. امم. امم. فاهمِك طبعًا وأكيد هو موضوع بيبقى يعني، بيخُض، لمّا بتيجي في الآخر خالِص وتشوفي إن أنتِ كل الفلوس دي صرفتيها في التسوق وكده، أكيد حاجة بتضايق، بس في نفس الوقت هي حاجة مفيدة، وبتبقى برضو بتخرجِك من الMood أو بتحتاجي إن أنتِ تعملي ده من آن لآخر، أو بتبقى فيه حاجات محتاجاها، فهو بيبقى الموضوع بس التوازن فيه ساعات بيبقى آآ صعب شوية أو كده إن أنتِ، تعرفي الحد الفاصل فين. بس قولي لي كده عامةً يعني، في موضوع التسوق ده، أنتِ عارفة تحسبي الميزانية دي اللي أنتِ بتصرفيها في الشهر عادي؟ بتعرفي تبُصي كده على الحاجات اللي أنتِ صرفتيها وتجّمعي وتقولي أنا مثلًا، آه أنا باصرف في الموضوع الShopping ده آآ آآ، كذا بالضبط يعني، هل دي حاجة تعرفي تقيسيها؟
والله بُصّ، هو أنا يعني مش باقيسها على طول بس عادي ممكن مثلًا، آمم، آآ، بعد شهر مثلًا، آخر الشهر بأبُص كده، أشوف إيه الحاجات اللي أنا صرفتها، آآ، أجمع الفواتير يعني اللي أنا آآ، الحاجات اللي أنا اشتريتها خصوصًا في أمور لِبسي بالذات، فلأ بالاقي طبعًا إن أنا صرفت مبلغ كبير أوي يعني آآ، سواء بقى على لِبس، على شُنَط، على جِزم، على ممكن هدايا. آآ باشتري هدايا ل يعني لأهلي أو لاص لناس من صحابي آآ، يعني بجد باصرف بكميات كبيرة جدًا، بس أنا لازم باكون بس إيه، أجمع ال المو الفواتير بحيث إن أنا أكون عارفة أو إن أنا ممكن مثلًا أفتح الموبايل أشوف بقى ال المسدچات اللي بتيجي لي في سحب ال سحب ال الرصيد يعني، لإن أنا لمّا باص لمّا باصرف بيتسحب وبيتبعِت لي الMessage على الموبايل. فبقى آه، ب بأقدر إن أنا ممكن أحدد بالضبط أنا صرفت إيه وف في إيه ويعني كام وفي إيه بالضبط صرفته، وبقى ده اللي بتكون صدمة بالنسبة لي بقى، إن أنا باكون بجد صرفت فلوس كتيرة أوي، أنا مش حاسّة بيها أصلًا.
امم. امم.